Ich bin, äh, momentan <exhales> in einem Job in einem Beruf, der sich komplett sinnentfreit darstellt. Also, es ist ganz, ganz grauenhaft. Seit 2, 3 Jahren ist man in 'ner Sackgasse. Nicht nur mir geht's so, sondern irgendwie die ganze Gruppe, die ganze Abteilung.
<snorts> Mhm.
Und, ähm, wir wir bekommen Geld, aber wir verdienen es überhaupt nicht und damit einhergehend natürlich ganz viel ganz viel schlechte Laune und Frust und all das, was damit einhergeht. Also, ganz, ganz schwierige Situation.
Ja. Okay. Damit ich das 'n bisschen besser einordnen kann und dir am Ende nicht nur 'n Ratschlag gebe nach dem Motto: „Nimm das Geld und genieße die Freizeit,“ ähm, ka kannst du das 'n bisschen beschreiben, was ihr da macht? Also, für mich hört sich das jetzt auf 'n 1. auf das 1., was ich was ich d was man damit deklinieren könnte, wäre: „Thinktank.“
Mhm, hm, hm. Ja, ja, ja. Also, es ist, ähm, im im in der Softwareindustrie
Ja.
die ja sowieso ohnehin relativ dynamisch ist und, ähm also, Umorganisation beziehungsweise Umstrukturierung ist da ja gewissermaßen täglich Brot. Also, es fällt denen ja kaum also, außer man ist in bestimmten Supportbereichen, aber ansonsten in der Entwicklung wird alle 2 Jahre alles in die Luft geworfen und neu strukturiert und neue Gruppen werden gebildet. Und jetzt sind wir seit 2 Jahren irgendwie auf'm Abstellgleis gelandet.
Ja. Mhm.
Ähm, wo wir v v versuchen, beschäftigt zu sein. Aber man weiß genau, dass die Ergebnisse überhaupt keine Bedeutung haben, dass das niemals umgesetzt werden wird und dass wir eigentlich nur noch darauf warten, bis die nächste sch Umstrukturierung uns in eine bessere Position spült.
Mhm. Jetzt sagtest du, das betrifft die gesamte Abteilung. Von wie vielen Menschen reden wir da?
Also, das ist erstmal 'ne kleinere Gruppe. Das sind 12, 13 Leute.
Ja.
Ähm, die macht komplett sinnloses Zeug und halb sinnloses Zeug machen 120 Leute.
Oh, das
Also, wir reden wirklich von 'ner von 'nem von 'ner großen Skala.
Ja.
Und, ähm, jeder, der einigermaßen vernünftig ist oder jeder, der einigermaßen über 'n Tellerrand hinausschaut und sich nicht nur am Beschäftigtsein irgendwie hochziehen kann, weiß, ähm, dass das, was wir treiben, in dem Setup oder in der Konstellation innerhalb der Firma, äh, zum Scheitern verurteilt ist. Da gibt's innere Widerstände, man man muss mit anderen Abteilungen beziehungsweise, ähm, Unternehmensbereichen dann
Ja.
zusammenarbeiten. Und da weiß man genau, dass die das nicht tun werden, damit das Projekt oder die Aufgabe zum Erfolg kommt.
Mhm. Welche Rolle spielst du innerhalb dieser Gruppe? Also, bist du bist du eine der Angestellten? Hast du da 'ne Führungsverantwortung, oder
Mhm, hm. Also, ich war bis vor 2 Jahren, ähm, war ich Projektleiter und da waren noch die Aufgabe anders definiert und das war also, richtig klasse und die Projekte haben Sinn gemacht, ähm, die waren dann auch auch sinnvoll für den Kunden und die waren inhaltlich auch spannend, ähm also, wirklich hohe hohe Jobzufriedenheit an der Stelle dann wie gesagt, diese Umorganisation mit 'nem anderen Fokus drauf. Ähm, dann hatte ich vor 2 Jahren
Ja. Mhm. Mhm.
also, ganz unglücklich noch gesundheitliche Probleme. Dann war ich ausgefallen und zwar genau in der Zeit, in der die neue Abteilung aufgebaut worden ist, das heißt, ich konnte mich überhaupt nicht einbringen und meinen Platz suchen, sondern ich bin wiedergekommen und wurde dann quasi abgestellt.
Mhm. Okay. Vor vollendete Tatsachen gesetzt.
Vollendeten Tatsachen gesetzt und dann ist es eigentlich auch also, jetzt im Moment habe ich äh, habe ich nicht mehr die die Bedeutung wie vorher also, als Projektleiter, also an bin normales Projekt oder Expert, nennt sich das dann, aber, ähm, ich bin darüber eigentlich auch ganz froh, weil in dem Moment, wenn du 'ne leitende Funktion hast, musst du ja im Prinzip die Sinnlosigkeit verkaufen
Mhm. Mhm. Ja.
und das würde mir halt unfassbar schwerfallen.
Also, das, was du da schilderst, ähm, scheint auch eine wirklich sehr aussichtslose Situation zunächst einmal zu sein. Also, zumindest hört es sich so an. Wir reden von einem sehr großen Unternehmen, richtig? Ja, ähm, und die der Einflussbereich in einem in einem derartigen Firmenkonstrukt auf solche Geschehnisse ist natürlich sehr gering. Du hast natürlich Möglichkeiten, mental damit umzugehen, ne? Das, was ich am Anfang noch scherzhaft gesagt habe. Nimm die Zeit mit u u und genieß die Freizeit. Nimm das Geld mit. Wäre natürlich eine Alternative. Was hindert dich daran, das so zu aufzunehmen?
Ja, genau. Genau, genau. Ja, ja. Genau. G g Genau, genau. Ja, ja, genau. Ja. Ähm, das versuche ich, äh, zu machen. Nur muss man halt s ähm, sehen, dass die die Arbeitszeit diese 40 Stunden in der Woche halt 'n beträchtlicher Teil meines Lebens ist. Und diese 40 Stunden in der Woche, mm klar ich ich werde dafür echt unauf unfassbar gut bezahlt. Aber, ähm, man man merkt hier auch gewissermaßen sein eigenes Potenzial und sieht, was man alles bewegen könnte und dass man bereit ist. Also, die Arbeitskraft wird zur Verfügung gestellt. Und dann ist man natürlich schon also, mich irgendwo hinzusetzen morgens und dann gewissermaßen ins innere Exil zu gehen und abends wieder aufzuwachen. Äh, das funktioniert, glaube ich, bei den wenigsten Menschen genau in der Form. Also, du kannst mich ja nicht ausschalten und dann abends wieder einschalten. Und dann bin ich gut gelaunt und voller Energie, sondern dieses 8 Stunden sinnloses Zeug machen, wenn überhaupt, das das raubt dir ja viel mehr Energie, als wenn du produktiv bist.
Ja. Mhm. <chuckles> Ja. Mhm, verständlich. Und den Job zu wechseln, kommt nicht in Frage, weil die Bezahlung so unfassbar gut ist?
Also, innerhalb der Firma zu wechseln, fällt mir relativ schwer, weil ich, wie gesagt, diese diese, ähm, diese diese Krankheit hatte oder diesen körperlichen, äh, gesundheitlichen Rückschlag. Deswegen würde ich mich jetzt im Moment schwer tun, komplett in neues Umfeld zu gehen, wo dich halt noch mal komplett neu beweisen musst.
Ja. Mhm, also, gib Firmenwechsel an sich kommt dann erst recht nicht in Frage.
Also in in in Und Fernwechsel an sich erst recht nicht in Frage, weil ich damit ja, ähm, auch mit meiner gesundheitlichen Situation, die nicht die Gesamtexistenz der Familie, aber zumindest, ähm, mein eigenes Wohl über die die finanzielle Sicherheit oder über die über die Familie stellen würde. Und ich weiß auch nicht, ob's mir gut tun würde, gesundheitlich angeschlagen, dann in so 'ne herausfordernde Situation reinzugehen und sich zu beweisen.
Mhm. Ja.
Ähm, weil mit 'nem hohen Gehalt wird werden natürlich auch entsprechend hohe Erwartungen gestellt. Und dann kommt man ja schon einigermaßen also, das das ist ja dann nicht unbedingt so sozialverträglich, wie man sich das manchmal wünscht.
Ja. Hast du schon mal drüber nachgedacht, wenn wenn der Wechsel in 'ne andere Abteilung in 'ne andere Firma nicht nicht möglich ist und ob du aus dieser Situation eigentlich nicht entfliehen kannst, so wie du es beschreibst hast du schon mal überlegt, diese Zeit, wenn das doch dann eh keiner kontrolliert und das Ergebnis keinen interessiert, diese Zeit für dich auf privater Ebene sinnvoll einzusetzen? Also, auch wenn es nicht ganz legal ist, dass du sagst: „Ich komme hierher ich setze mich hierher, ihr bezahlt mich dafür, dass ich 40 Stunden die Woche hier sitze, aber da euch eh nicht interessiert, was ich mache, fordere und fördere ich meine eigenen Projekte.”
Mhm. Ja, ja. Ähm, mit Homeoffice ist es, ähm, zumindest dahingehend schwierig geworden oder großer Teil Homeoffice, dass dass wir, äh, sehr stark beschäftigt sind, also, von morgens bis abends bin ich von einem Call gehe ich in den nächsten rein. Ich kann daran nichts beitragen und das, woran man arbeitet, in Anführungszeichen, ist halt auch si sinnbefreit, aber, ähm, in 'nem Call dabei sein klar, kann man zwischendurch auch irgendwie das Internet leerlesen, aber man muss doch mit 'ner gewissen Konzentration dabei sein. Also, insofern so richtig irgendwas voranbringen funktioniert nicht so richtig. Klar, man hat, was weiß ich, so so Fotobearbeitung und Familienfotos aussortieren und so Zeug, das kann ich machen, wo ich dann gedanklich schon zuhöre und gewissermaßen bei bei diesen Schlüsselwörtern merke, dass ich irgendwas beitragen muss, aber mich richtig irgendwo dahinterzuklemmen funktioniert nicht. Und und dann bleibt's trotzdem dieses ähm, dieses Gefühl zurück, irgendwie die Zeit totzuschlagen.
Ja. Mhm. Mhm. Mm. Gibt es denn vielleicht in der Firma, ähm, Fortbildungsmöglichkeiten, die du in diesem Zeitraum bis zum nächsten Systemwechsel nenne ich es jetzt mal, in Anspruch nehmen könntest? Irgendwelche KI-Fortbildungen, irgendwelche Zertifizierung vielleicht auch, wo du einfach sagst: „Mit einer entsprechenden Begründung“, die muss natürlich gut formuliert sein, „versuche ich da reinzukommen und entfliehe diesem ganzen Mechanismus, bis wir wieder richtige Arbeit haben.“
Ja, ja, ja, ja. Ja, also, es gibt <clears throat> es gibt, ähm, s so so so 'ne Methode quasi in 'ne Nachbarabteilung reinzuschnuppern, wie so 'n Praktikant.
Mhm.
<clears throat> Das ist zeitlich begrenzt, das habe ich auch schon gemacht. Insofern den den einen Schuss, äh, den den habe ich schon auf gebraucht. <laughs>
Ja. Ja, okay. Das ist 'n
Also, es ist sehr sehr sackgassig, klingt das alles, ne?
Ver vertrackte Situation. Habt ihr 'n Betriebsrat?
Ja.
Was sagt der dazu?
Wir sind nicht die einzigen. In so 'nem großen großen Konzern gibt es ganz viele solcher solcher Abteilungen. Ähm, der Betriebsrat hat im Vorfeld aber natürlich für jede große Entscheidung, wenn sich das Unternehmen ausrichtet, mm gibt der Betriebsrat ja sein okay und trägt diesen diese Umstrukturierung mit. Also, insofern der Betriebsrat auf der einen Seite ist er natürlich für das Wohlergehen der Mitarbeiter verantwortlich und kümmert sich auch drum, wenn jetzt ganz grobe Grenzverletzungen vorliegen, aber dass die dass die Thematik in Frage gestellt wird. Das wird mit Sicherheit nicht passieren. Und das das macht der Betriebsrat auch nicht.
Ja. Mhm. Mhm. Mhm.
Weil der hat ja mit dem Vorstand hat er ja aus ausbaldowert, wie wie der Umbau im Unternehmen stattfindet und wie viele Leute nach Maßgabe des Betriebsrats auch umorganisiert werden. Und da hat er damals diese Umstrukturierungsmassnahme hat er ja natürlich mitgetragen und auch bewilligt.
Das ist 'ne Ja. Es ist 'ne vertrackte Situation.
Das waren ja diese sogenannten Box-Moves, ne, wo man ganze Abteilungen gewissermaßen von der einen Aufgabe entbindet und mit 'ner anderen Aufgabe vertraut und da ist der Betriebsrat natürlich in dieser Entscheidung auch nicht nur beteiligt, sondern muss auch sein Okay geben. Also, insofern hat der Betriebsrat da seine Funktion gewissermaßen erfüllt.
Mhm. Sage mal haben hat die haben die diese ganzen Umstrukturierungsmaßnahmen unter Umständen auch was mit Firmenzusammenschlüssen zu tun in deinem in deinem Fall.
Ne, in dem Fall in in in in in dem Fall nicht. Das sind einfach diese also, grad in der IT, wo immer wieder neue neues Säue in Anführungszeichen durchs Dorf getrieben werden
Okay. Mhm.
das war dann halt Industrie 4.0, KI wird durchs Dorf getrieben und mit dieser KI-Umstrukturierung ist genau dieser neue Aufgabenbereich definiert worden.
Ja. Also, es ist 'ne vertrackte Situation und es fällt verdammt schwer, hier irgendwelche wirklich guten Ratschläge zu geben, weil offensichtlich alles ausgeschöpft ist. Also, meine Empfehlung wäre tatsächlich noch so als als kleiner Hinweis dieses Me dieses Meeting-Konstrukt, von dem du erzählt hast, dass du es irgendwie schaffst, in irgendeiner Form und irgendeiner guten Begründung zumindest aus'm Großteil dieser Meetings ausbrechen zu können. Ja, da muss man sich halt 'ne entsprechende Begründung überlegen und dann wirklich die Zeit für dich nutzen, weil offensichtlich hat das ansonsten gar keinen Sinn. Du wirst ja immer immer frustrierter werden.
Ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, genau, deswegen sage ich: „Also, ich drücke die Daumen.” Die nächste Umorganisation steht steht am Horizont, dass die baldmöglichst kommt und dass ich dann eben aktiv mir 'ne Rolle gestalten kann, ne? Aber ansonsten Zähne zusammenbeißen und schauen, dass es besser wird. Ich danke dir fürs Zuhören.
Mhm. Absolut. Ja. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass es besser wird irgendwann.
Bis denne, tschau.